Et pour les gens qui arrivent pas à le faire, par exemple, tu leur conseillerais quoi? Parce que b toi, tu as quand même des bonnes astuces, hein, pour, heu pour couper. Voilà, tu laisses ton ordi, heu, au travail, tu vas couper tes notifications, heu, peut-être tes notifications aussi qu'il y a tu as sur ton calendrier ou par mail, enfin, peu importe. Mais comment est-ce que toi, tu as ré tu as vraiment réussi en fait à les ancrer, à te les mettre en place?
Ouais. Ouais. Bah, en fait moi je pense qu'aussi c'est, heu heu heu heu ce qui ce qui a fait que j'ai dû mettre ça en place, c'est qu'il y a eu le burn-out. C'est que, vraiment le fait que je je n'allais plus très bien au boulot et que j'arrivais plus à voilà, décompresser à la maison, je pensais tout le temps au travail, heu, ce que j'allais faire le lendemain, même les réunions, tu sais, les prochaines réunions avec ta responsable, heu, moi c'était, heu enfin, dès la veille, je commençais à y à y réfléchir et heu, ça vraiment ouais, ça vraiment c'est voilà, c'est ça! C'est vraiment pas bon. C'est vraiment pas bon. On le fait, heu tu sais on le fait on tient quelques mois, mais après le corps il lâche, parce que ça se répercute sur notre santé aussi physique, tu vois? Et ça par contre c'est vraiment pas bon. Donc c'est là aussi où, heu, j'ai eu le déclic et je me suis dit: «Il faut absolument maintenant que je lâche prise». Déjà en fait je pense qu'il faut s se dire, heu, tout simplement, heu: «Bah en fait l'entreprise continue à tourner avec ou sans moi». Heu, demain même si, heu, je pose ma démission, heu, ils vont continuer, hein! Heu, je suis pas indispensable, hein!
OK, ouais. Ouais, ça a déclenché un truc quoi. Quelle horreur, ouais. Ouais. Han, mon Dieu, le stress <laughs> Mouais. Oui, il lâche complètement, ouais. Mmh mh. Mmh mh. Ouais. Ouais, oui, ils vont pas s'arrêter, il y aura quelqu'un d'autre. <chuckles>
C'est ça, je suis pas indispensable. Donc en réalité, si aujourd'hui je réponds pas à ce mail et que j'y réponds demain matin, ben, il y a pas mort d'homme et la vie continue et l'entreprise aussi quoi.
Mmh mh. Non.

C'est ça, c'est super lourd en fait, heu, sur le long terme, c'est pas possible et donc du coup moi après ça, heu, ce que j'ai fait, c'est que déjà j'ai changé de boulot. Heu, voilà, c'est ça. Bah en fait en réalité, j'avais aucun avantage, heu, qui me permettait d'avoir un bon équilibre, heu, vie pro, vie perso, tu vois? Je je me suis rendu compte qu'il y avait énormément d'entreprises dans le marché du travail qui proposaient justement un bon équilibre et celle dans laquelle je travaillais, elle proposait rien du tout.
Mmh OK. Pour commencer, je sais bien, c'est déjà un bon un un bon début. <chuckles> OK, je comprends. Mmh mh. Elle le faisait pas? OK, heu, puis c'est hyper important.
Voilà, elle proposait Bien sûr, par exemple, le télétravail, heu, enfin, il y a des entreprises encore qui ont du mal à le mettre en place, alors que clairement ça ça améliore l'équilibre, heu, boulot et vie perso et en plus et en plus il y a pas de baisse de productivité. Enfin ça y maintenant c'est prouvé quoi et voilà on sait faire et pourtant, heu, et il y a certaines entreprises qui restent qui restent réticentes encore aujourd'hui et celles dans laquelle je travaillais justement elle en faisait partie. Et donc heu, du coup, moi je me suis orientée vers une, heu, vers une entreprise, heu, et là c'est pour le coup, heu, au-delà du salaire, heu, au-delà, heu, des avantages, heu, financiers on va dire, j'ai beaucoup regardé justement ce qu'ils proposaient, heu, en termes d'équilibre et heu, du coup, je me suis orientée vers une entreprise tu vois qui proposait le télétravail, qui proposait les RTT, qui proposait, heu, par exemple, les horaires flexibles. Heu, on pou ouais, ça, c'est trop bien. En fait, on peut on peut venir plus tôt et du coup partir plus tard ou venir plus tard et partir plus tard en fonction des rendez-vous qu'on pourrait avoir, tu vois
Ah oui clairement, c'est sûr. Non. Ouais on on sait faire. <chuckles> Mmh mh. OK. Mmh mh. OK. Mmh mh. Ah c'est bien ça. Oh là là. Le rêve. <chuckles> Mmh mh.
et heu, et déjà ça, ça m'a permis quand même d'avoir une vie au-delà du travail. C'est-à-dire quand je sortais du boulot, par exemple, heu, parfois, heu, je pouvais me permettre de partir à 15:30. quinze heures trente, heu et ouais, on est enco bien sûr, on est encore au milieu de l'après-midi quoi. C'est ça, tu vois? On est encore au milieu de l'après-midi, donc heu, j'avais encore du temps pour moi. Heu, je rentrais à la maison, ben parfois je pouvais même passer faire quelques courses, heu, je pouvais cuisiner, je pouvais bien sûr, en fait, je j je finissais tout ce que j'avais à faire, il était, heu, 17:30. Sauf que dix-sept heures trente, à l'époque, j'étais encore au boulot quoi, <chuckles> tu vois?
Mmh mh. Ouais je comprends. Oh là là, le rêve, ça, c'est bien ça. <laughs> 15:30, un vendredi. <laughs> Ouais. Ouais tu décompresses, quoi. Ah! Tu étais au top. <chuckles> Ouais, c'est pas la même dynamique, c'est sûr.